Eh, eu acho que pode ser interessante, sabe, mas, eh, eu, né, fazia então, assim, para você ver como que realmente esse ano foi um ano de virada, porque até, eh, maio, por exemplo, desse ano, eu fazia Duolingo todo dia. <chuckles>
Uhum. Sim. Ah, super assídua, né?
Eu, super assim, eu estava com aqueles aquelas, né, sei lá quantos dias contínuos ali. Então, assim, eu fazia bonitinho, assim, todo dia, eu tinha aquele meu objetivo ali de fazer, porque eu acho que, também, é uma forma de tornar a língua mais presente na minha vida. Então
E aí você acompanhava. Exatamente.